Alam mo, napakadalas kong nakakalimutang inumin 'yong mga gamot ko atsaka mga suplemento. Meron kasi akong mga kailangang inumin na suplemento sa para sa aking katawan pati mga gamot ko. Kaya lang siguro dahil lagi akong busy, lagi ko siyang nakakalimutan. Naalala ko na lang kapag kinabukasan. Ano ba 'yong mga maaari kong gawin na puwede mong ipayo sa akin?
Mm. <smacks lips> Anong gamot ba o suplemento ang kadalasang nakalimutan mo sa pangkalahatan? 'Yung uri lang.
Hmm, meron kasi akong gamot na kailangang inumin para sa aking allergy at 'yong su suplemento na para sa aking thyroid. Ah, nakakalimutan ko lagi na kahit na alam ko kailangang inumin ko 'yon araw-araw, hindi ko rin maintindihan kung bakit.
Mhm. Alam mo kasi 'pag 'yong mga gamot na 'yan, ah, inereseta sa'yo ng doktor, ah, kailangan mo talagang sundin 'yon, eh. Um, na-try mo na ba na, um, mag, <smacks lips> ah, lagay ng mga sticky note sa mga kunwari, pagkagising mo, um, si siyempre maghihilamos at tothbrush ka niyan, eh. Ah, puwede kang maglagay ng sticky note niyan kung ano ba 'yong dapat mong inumin after mong mag-breakfast, 'di ba?
Mm. Hmm. Mhm. Ah. <exhales> Alam mo sa totoo lang hindi ko pa nagagawa 'yan. Ang ginagawa ko kasi nag-a-alaarm ako sa cellphone ko o kaya nilalagay ko do'n sa mga 'yong tinatawag na notes ko sa aking sa aking mobile device. Kaya lang kahit na 'pag tumunog ito, ang gagawin ko, dahil sa may ginagawa ako o kaya nag-aasikaso ako ng anak, imbis na inumin ko 'yong dapat ko inumin na gamot o suplemento, ang ginagawa ko pinapatay ko lamang 'yong alarm.
Oo. Mm. Hmm. <smacks lips> Mas maganda maganda rin kasi 'yon na gumamit ka ng mga paalala tulad ng sa cellphone mo or meron ding maganda rin kasi kung meron kang app, at mas mainam talaga 'yong 'yong makikita mo agad pagkagising mo 'yong mga sticky note. Magandang ano 'yan eh, ah, parang paalala sa lalo na 'yong iniinom mo 'yong alam mo sabi mo kanina 'yong sa thyroid ba?
Hmm, okay. Mm. Ah. Okay. Mm.
Hmm hmm ay 'yong pa 'yong ano pa 'yong 1 mo'ng dapat mo inumin 'yong para sa
Sa allergy.
ah allergy.
Mm.
Importante pa naman 'yan kasi allergy 'di ba, kasi pag may mga allergy kasi pag inatake ka nyan ni minsan 'di ba konektado daw 'yon sa puso pag hindi naagapan.
Kaya nga eh. Totoo atsaka kapag hindi ko naagampan 'yong allergy ko nagiging may allergy kasi ko na sinus allergy, at meron din akong allergy sa pagkain. 'Yong sinus allergy ko 'yon 'yong mahirap kasi laging maraming nagti-trigger sa paligid para sumumpong 'yong aking sinus allergy. Kapag nakaligtaan ko 'yong gamot ko kaya 'yong suplemento ko nauuwi siya sa hika. Umaabot sa punto na hindi na ako makahinga.
Mm. Oo. Ay gano'n? Nakakabahala naman pala 'yong ano mo 'yong parang ang lala kasi nasa may respiratory pala siya 'no. Hmm, nakakatakot pala 'yan.
Oo. Nasubukan mo na ba 'yong paglalagay ng sticky notes? Pa'no mo 'yon ginawa?
Um, alam mo mas maganda kasing gawin 'yan kapag um, pagkagising mo ilalagay mo siya sa ...um sa salamin ng CR nyo kasi siyempre pagkakagising natin ang diretso natin sa CR 'di ba para magingilamos, mag-toothbrush maganda 'yong ilagay do'n. Mas maganda rin kung ang gagamitin sticky note ay 'yong mga neon color kasi para mas ano siya visible 'di ba. Mm.
Mhm. Mhm. Oo, tama. Hmm, okay. Talaga hindi ko naiisip 'yan na akala ko parang basta mo nilalagay 'yong sticky notes. Na-realize ko talaga ngayon na totoo kasi pag may nakikita akong makulay na bagay parang laging umaagaw ng pansin ko.
Mm. Oo, 'yon 'yong maganda do'n kapag color pag mga ah, matitingkad na kulay 'yong gagamitin mo as reminder, mm, lalo na may gamot kang iniinom 'di ba mas pero mainam din kasi sa ngayon 'di ba sa panahon natin ngayon, um, mas nakakatulong mag-set ng reminder kung ilalagay natin sa cellphone lalo na pag sobrang lakas ng volume. Hinding hindi mo maki lalo na pag may alarm ka. 'Yun 'yon 'yong maganda do'n kasi minsan 'yong sticky note kasi natatanggal din eh, pero 'yong sa cellphone pag pinalakas mo 'yong
Hmm. Oo nga. Oo. Mhm. Ah. Mm. <chuckles> Kaya nga eh. Atsaka inii ko meron kasi akong mga may 2 akong anak na maliit, iniisip ko baka mamaya tanggalin lang din nila dinidikit kong kung magdidikit ako ng sticky notes, tanggalin nila paglalaruan nila hanggang sa hindi ko na makikita.
Oo, isa din 'yon sa ano mm. Oo, isa din 'yun sa mga problema, lalo na 'pag may kasama kang bata kasi 'pag naki ang bata pa naman mahilig din sila sa mga colorful, at siyempre yung curiosity nila, ayun. Pero, para sa akin, para hindi yan mangyari, mas okey na maglagay ka na lang ng alarm, sa cellphone, as reminder mo, tapos bumili ka ng
Kaya nga. Ay naku, totoo. Mm. Mhm. Okey.
pill box o labeled container.
Ayun ba yung mga lagayan ng mga gamot?
Tapos Oo, ta's lalagyan mo siya ng ilalag lagyan mo siya ng sticker na ganito pang pang morning at anong oras mo siya dapat inumin.
Hmm, okey.
'Di ba, mas maganda yung may gano'n, yung may oras, may label ng day ah, I mean may label ng oras kung AM or P kung AM or PM or for lunch, yung gano'n. Mas maganda kasi pag-organize yung lalagyan mo ng gamot.
Mm. 'Bagay
Mm.
Alam mo wala akong ganyan, hindi ko pa nararanasang maglagay ng mga gamot o suplemento sa isang pill box. Kasi dati iniisip ko parang mga, lolo't lola lang yung gumagamit ng mga ganyan. Kaya kahit na marami akong iniinom, nakalagay lang siya do'n sa cupboard namin. Kukuhain ko lang pag ka iinumin ko, hindi ako gumagamit ng mga pill box. Pero, dahil sa nabanggit mo, susubukan ko. Saan ba ako makakabili ng mga ganyan?
Mm. Ah, gano'n ba? Mm. Ah, puwede kang maghanap niyan sa Shopee. Kasi alam mo sa panahon ngayon, mas mabilis ng maghanap ng mga ganyan sa mga app, kaysa mag-malling ka. Kasi minsan siyempre 'di ba sabi mo may trabaho ka, halos wala ka ng time tapos minsan nakakalimutan mo pang uminom. Kaya mas maigi nalang na mag-cellphone pa mas convenient 'yun, 'di ba?
Ah, okey. Oo. Kaya nga, eh. Mm.
Mm, hanapin mo lang 'yun sa Shopee, sa Lazada, 'yung mga ganun, madali lang 'yan hanapin.
Ah. Sige, sige, mura lang ba?
Oo, naman meron lang 'yang mga murang mahahanap dyan, minsan may mga free shipping pa 'yan, pero matanong ko lang gaano kadalas at anong oras ba dapat dapat na inumin 'yung gamot mo?
Hmm. Eto nga ang nakakatawa, kailangang inumin ko yung gamot ko sa thyroid 3 beses sa 1 araw, at yung gamot ko naman sa allergy, kailangan ko siya inumin bago ko matulog, kaya lang nakakaligtaan ko 'yun lahat, 'yun gamot ko para sa thyroid na kailangan ko inumin 3 beses sa 1 araw, minsan 1 beses ko lang naiinom, 'yung gamot ko naman sa allergy na kailangan ko inumin bago matulog, nawawala sa isip ko. Naka minsan nakahiga na ko, maaalala ko siya, kaya lang tinatamad na kong tumayo, kaya sabihin ko, ''Bukas na lang.''
Oh, grabe pala 'no? Mm. Mm. Mm. Ah, 'yun din kasi 'yung problema 'di ba? Kapag, naka, alam mo 'yung 'pag feeling mong relax ka na ma parang tinata tatatamarin ka na talaga pero
Kaya nga. Totoo yan.
minsan ba dahil ba sa busy schedule mo sa work, ah, 'yun din 'yung reason kung bakit nakakalimutan mong uminom?
Oo, kasi 'pag nagtatrabaho ko kumbaga nilalagay ko na yung focus ko dito sa trabaho, ayoko na yung tipong may kung ano anong aabala sa akin, tapos mawawala yung konsentrasyon ko sa trabaho kasi pag nawalan yung ng konsentrasyon yung isip ko, parang nahihirapan na ko ibalik kaya hangga't maaari kapag naupo ako sa trabaho ko gusto kong ituloy-tuloy siya tatayo lang ako kapag yung halimbawa na kailangan kong ah asikasuhin ang aking anak o kaya kailangan kong mag-asikaso ng pagkain o kaya ng maiinom, mga ganun lang, pero yung ah parang iniisip ko kasi, parang napakalaking abala na pupunta pa ako sa kusina kukuhain sa cupboard yung aking mga dapat inumin na gamot, o suplemento para lang mapanatili ko sa routine yung pag-inom ko.
Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Ayon, Alam mo na naiintindihan ko naman yung nararanasan mo ngayon gawa ng yun nga busy ka sa trabaho busy ka sa pamilya mo sa pag-asikaso ng ano mo naiintindihan ko naman kung bakit minsan nakakalimutan mo talagang inumin yung mga gamot mo pero sana um i intindihin mo rin yung kalusugan mo lalo na't yun nga ah, parang, um ma maintenance mo pala yun, na, mhm. Lalo na yung sa yung sinasabi mong sa allergy. Yun ang dapat na huwag mong kalimutan, kasi napaka importante pala non sa'yo para hindi ka makaranas ulit ng asthma at hindi ka makaranas ng um hirap sa paghinga.
Mm. Oo. Mm. Hmm, susubukan ko, sige unang-una kong gagawin alam mo susubukan ko lahat ng naipayo mo 'yong sabi mong maglagay ako ng makulay na sticky note susubukan ko yan. Pero kapag hindi naging epektibo dahil nga pakikialaman ng anak ko susubukan kong bumili ng sinasabi mong pill box.
Ayun. Oo. Oo. Oo, mas saka, mas maganda sana kung ilalagay mo siya sa madali mong makita, kung saan ka palaging nauupo, ah kung saan ka palaging tumatambay sa loob ng bahay niyo, mas maganda kasi yun yung visible at makikita mo talaga agad mas maganda rin kung makita mong pill box yung medyo matingkad yung kulay.
Mm. Mhm. <laughs> Sige na natatawa tuloy ako no, naiisip ko maglalagay ako ng pill box dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, para lagi kong nakikita para tuloy akong lola. <chuckles>
Para, mhm. Mhm. Mhm. kasi alam mo napakaimportante ng kalusugan kailangan ingatan lalot lalo na't meron tayong mga anak na ah mhm, meron kang anak na inaasikaso at, lalo na ah, stress ka rin sa trabaho kailangan mo ingatan yung sarili mo wag mong papabayaan. Okey?
Kaya nga eh. Nako! Salamat sa pagpapaalala sakin, ang dami kong narinig ng magandang payo sayo, at maraming maraming salamat kasi binanggit mo yung mga bagay na hindi ko dati masyadong pinapansin kagaya ng sticky notes, or ng pill box.
Mhm. Ayun walang ano man masaya ako at nakatulong ako kahit papaano sa problema mo maraming salamat sayo. Paalam!
Salamat.